Ah, 7 na siya ngayon.
7 na, oo kasi ano yun, eh, common yan sa mga magulang 'no kasi 'di ba nung ano pa lang sila nasa baby or toddler stage pa lang sila ano, eh, parang gigising ka ng madaling araw papadedehin mo. So na nakokondisyon yung katawan nung ano, eh, ah, katawan natin do'n, eh, kung lagi nating ginagawa. Kaya siguro ikaw a unconsciously na bigla kang nagigising kasi pag, gumalaw ng konti yung anak mo, "Ay, baka may kailangan. Ay, 7 years old na nga pala yung anak ko." 'di ano lang pala, tapos yun nga yung sa mga kaluskos. Ah, siguro tanong ko lang do'n 'no, may mga gamot ka bang tini-take na parang, ah, siguro pampataas ng tensyon or parang pala ka kape ka ba, ma malakas ka sa caffeine? Ayun, naku! Siguro mm.
Mm. <laughs> Ay, oo I'm a coffee person. Ito, ah, alam ko naman na dapat hindi na ako magkape 3 hours before bedtime, so parang pang-last ko na ng kape siguro 5:00 ng hapon, 'tsaka siyempre nagkakape ako ng umaga 'tsaka tanghali, 'tsaka iyon parang three times a day lang naman.
Ay! Oo. Mm. Naku dami, ah. <scoffs> Lang? 3x a day lang.
<laughs> Uy, kasi 5x noon.
Grabe naman, bu buti okey ka pa naman diyan.
<giggles> Ano naman yung, ah, iniiwasan naman namin yung kape na mga instant. So, ah, nagbu-brew kami ng barako, mga gano'n pero
Oo. Na, oo. Pero 'di ba mas malakas yun?
Mm, siguro. Kasi ano hindi rin naman masarap ang kape kung alam mo yun kung hindi matapang. So, kailangan talaga parang, pag nagbu-brew ako ng kape yung kung dalawang bas ay kung dalawang basong tubig sana o kahit yung isang basong tubig ang nilalagay kong nag na na grind na coffee bean ay i isang kutsara, yu 1 spoonful kasi kung kulang o kahit na 1/2 spoon lang hindi rin siya masarap, so dapat 1 spoonful yung nilalagay ko sa isang baso.
Oo, yung oo, oo tama. Mm. Mm. Oo.